Beh, bellissimo, no veramente, te lo consiglio. Tu invece? Da come mi dici, anche tu comunque ti piace. <chuckles>
Allora Sì, a me piace tantissimo andare a vedere i concerti. Diciamo che sono più per andarli a vedere in compagnia tipo, mia sorella, che è pazza fuori di testa, a volte, va anche da sola. Io da sola non ci riesco. Lei parte, ma, ehm, quelli
Okay certo, sì, sì, sono d'accordo. Eh. Anche perché poi devi farti un sacco di fila da solo, comunque tanto tempo da solo.
Sì, sì, ma a lei non gliene frega niente: parte, va, si va da sola, se nessuno l'accompagna parte lo stesso. Io, magari, ecco, preferisco condividerlo il mome sì, sì, è ma è matta. Io preferisco condividerlo, ehm, di concerti non ne ho visti tantissimi, in realtà. Ehm, il l'ultimo che ho visto è stato quello dei Coldplay, sono stata con mia sorella, ehm, è stato meraviglioso.
Mamma mia. <chuckles> Che coraggio. Okay. Mh-mh. Bello. Quanto tempo fa ci sei andata?
E sono andata il primo che fecero 2 an 3 anni fa? Ehm, quando vennero Milano e Napoli, io sono andato a Milano, allo stadio. È stato bellissimo pure quello, come dicevi te, e era uno show, perché, poi, con i braccialetti, tin c'era tutta la scenografia anche del pubblico. Sì, no, è bellissimo, cioè, se tu ti fermi un attimo e ti guardi intorno, dici: “Ma dove sono?”. È è fantastico. Poi, c'era mhmm, <clicks tongue> è salita sul palco Elisa
Okay, okay. Uhm. Mh-mh. Okay come è st bello. Ma non vibr come i braccialetti tipo luminosi. Mamma mia, uguale. Uhm. Okay.
Sì, e ha, ha cantato una canzone con lui però è stato meraviglioso. Penso che questo sia uno dei più belli che abbia visto.
Mamma mia. Beh sì, perché quel i <swallows> soprattutto i personaggi quelli internazionali, fanno proprio dei veri e propri spettacoli, cioè oltre se c'è anche la parte della musica, però è proprio un'atmosfera che poi non riesci a dimenticare.
Poi Sì. Sì, sì, no, è diverso. Sì. È vero. Cioè, fanno, proprio, e c questi effetti speciali che mettono, sin ti sembra di vivere un video che tu dici: “Ma non non è possibile, dove sono?”.
Sì. Sembra una situazione irreale.
Sì, no, è stato meraviglioso, e mi sembrava veramente di essere dentro a un film perché era era troppo strano.
Wow.

Periodo di concerti poi soprattutto.
Bravissima, periodo di vacanze, di concerti, io è il p è il momento in cui esatto, in cui mi dedico di più a questo. Tu come sei messa con i concerti? Ti piacciono, immagino.
Divertimento. <chuckles> Allora, ti devo dire che io vado matta per i concerti. Non sono riuscita a fare tante esperienze di quel tipo, però vorrei farne molte di più. Tu invece? Allora, uhm, gli unici 2 che ho visto, visti tra l'alto, uhm, un paio d'anni fa, la stessa estate, mhmm, 10 giorni di differenza l'uno dall'altro
Ah-ah, okay. Mh-mh. Che cosa hai visto fino ad ora? Okay. Ah, quindi hai fatto il turbo. <giggles>
Sì praticamente, e ho visto gli Arctic Monkeys, non so se li conosci
Bellissimo.
li ho visti a Roma, e poi 10 giorni dopo so' andata a vedere The Weekend a Milano.
No, hai visto i 2 concerti che vorrei un sacco vedere.
Belli, molto, molto belli.
Che bello. The Weekend io mhmm, eh, quando è venuto in Italia nessuno mi ha voluto accompagnare purtroppo, ehm, quindi non sono potuta andare. Spero che tornerà e
No! Mamma mia. Ah, dovrebbe tornare, mi sembra addirittura s q forse quest'estate s o la prossima avevo letto.
Quest'e se torna quest'estate i biglietti saranno polverizzati, quindi non ci spero. Però sì, è stato è uno dei concerti che vorrei tanto vedere. Come sono stati?
Eh, forse sì. Mh. Ah, quello t allora, quello di The Weekend te lo consiglio particolarmente, perché secondo me è stato proprio, almeno per me, il concerto ideale. Ah, sicuramente c'è tanta fila perché è un'artista internazionale, poi tanto, tanto quella è la parte sconveniente, che però tu accetti per l'esperienza, diciamo.
Ah-ah. Okay. Vabbè sì, poi viene poco. Sì, te te fai lo sforzo.
<giggles> Però i suoi concerti sono veri e prop cioè, veri e propri show, performance, quindi ballerini, fuoco, e la luna gonfiabile enorme, che 1 ora de prima del concerto vedi che la fanno uscire e cominciano a ehm, a mhmm, c'è il tramonto mentre c'è il tramonto, questa luna enorme che si gonfia, no, ti giuro stupendo. Veramente stupendo.
Okay. Sì, Bellissimo. Ma dove l'ha fatto? Al forum o allo stadio?
L'ha fa no, l'ha fatto a <tsk> a un ippodromo. Ippodromo Snai.
Ah oka eh, quindi una marea di gente.
Mamma mia, guarda, neanche mhmm, ma puoi immaginare. <chuckles>
Che bello, bellissimo. Mi hai fatto venire voglia di andare a sentire The Weekend.